แต่ว่าไม่มีใครรู้นะคะ แล้วเราก็ไม่อยากเล่า อา แต่เนี่ยสิ่งที่เราได้รับมา ก็คือความ อับ อาย ที่ทุกคนประณามเราว่า อกตัญญู อันนี้เล่ายาวหน่อยนะคะ ขอ ขอบ่นเนาะ อา ก็เป็นไปในแนวทางเนี้ยนะคะว่า จะทำยังไงนะคะ? ที่จะทำให้เรากลับมามีความมั่นใจในตัวเองได้อีกครั้งนะคะ
ค่ะ อ๋อ ได้ เลย ค่ะ ได้ เลย อืม ค่ะ ก่อนอื่นขอให้กำลังใจก่อนเลยนะคะ เหตุการณ์ที่คุณเจอมาเนี่ยมันค่อนข้างหนักเหมือนกัน ที่คนคนหนึ่งเนี่ยสมควรจะได้รับเนาะ มันไม่มีใครอะค่ะควรถูกปฏิบัติแบบนี้ และถึงแม้ว่า เขาจะไม่เชื่อในสิ่งที่คุณเล่าเนี่ยนะคะ การที่เขาประณามคุณน่ะ มันก็เป็นสิ่งที่ฟังดูแล้วไม่น่ารักเลยนะคะ แล้วทางเราน่ะอยากจะถาม ไม่ทราบว่า คุณจะสะดวกใจแชร์ไหมคะ? ว่า ตอนเนี้ย คุณรู้สึกยังไง? แล้วก็คิดยังไงบ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นน่ะคะ?
ก็ เราแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจเรานะคะ เราก็ไม่ ไม่ประณามเราว่า เราเป็นคนอกตัญญูเนาะ แค่เนี้ยแหละค่ะ แต่ว่า ก็คือเรารู้สึกว่า เราพูดไปก็เท่านั้นนะคะ
อืม